Alors c'est vrai, faut que je te confie quelque chose. Heu, moi bon, bien évidemment, j'ai plein de problèmes dans ma vie, mais il y en a 1 qui franchement, je trouve, me pourrit la vie, alors que sur le papier, tu vois, on dirait pas tellement que c'est quelque chose, heu heu, de grave, enfin c'est pas grave non plus, mais en fait, heu, moi je travaille enfin j'étudie dans le but, heu- dans le futur justement- heu, de travailler dans un milieu créatif parce que, bah, j'adore l'art, heu, notamment la mode, le dessin, la peinture, la sculpture, tout ça, c'est vraiment ma grande passion et heu, bah, du coup, effectivement, heu, pour tout ça il faut des idées et des idées j'en ai à revendre et c'est justement mon problème, c'est que j'ai tout le temps trop d'idées qui tournent, qui tournent et heu, parfois, bah, je m'y perds quoi. <chuckles>
Ah mince! Mmh mh. Mmh mh. N ouais. Ah! Super. N ouais. <chuckles> Ah oui, ah ouais, ce problème-là. Bah, c'est vrai que c'est c'est c'est pas évident, hein, non mais tu devrais pas heu, d minimiser, parce qu'en plus si c'est au coeur de ton activité, de tes futures activités professionnelles, je je comprends, hein, que c'est un un gros problème. Hem, mais du coup alors comment ça se passe quand tu as des idées, heu, comment elles arrivent, heu, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu peux me décrire un petit peu les les sensations que tu as?
Oui, carrément, bah, je pense que ce qui fait que c'est plus compliqué aussi aujourd'hui, c'est que maintenant je trouve que les idées elles arrivent, heu, tu sais, de manière pas tellement sollicitée, elles arrivent de partout, surtout, en fait, heu, avant, tu vois, c'était vraiment, heu, je me disais: «OK, faut que je trouve une idée!» et là j'allais brainstorm et trouver une idée alors que, maintenant, bah, je peux être, carrément, en train de me promener avec mes chiens ou être sous la douche et me dire: «Ah, punaise, ouais, ça, j'y avais pas pensé!» et heu, ouais et du coup, c'est un peu compliqué, heu, concernant ce que je ressens, ouais, je vais tout le temps ressentir, tu sais, une sorte d'euphorie, heu, parce que, bah, en fait, j'aime trop, heu, créer, réfléchir et du coup, c'est toujours ma partie préférée et ouais, je me sens trop euph je me sens toujours euphorique, heu, sauf que le problème c'est qu'en général j'ai toujours un projet en cours parce que, bah, justement, j'ai tellement d'idées que je suis jamais sans rien faire et heu, bah, franchement, j'ai envie de tout plaquer pour cette nouvelle idée, quoi.
Ah! Mmh, ouais. Ouais. Mmh mh. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh mh. Ah oui! En fait, tu sais, tu es un peu portée par l'adrénaline du début de se dire: «Waouh! J'ai l'idée du siècle!», du coup, c'est ça qui te, mmh, est-ce que tu as l'impression d'être, hem, très attachée justement, heu, à ce ce cette 1re excitation et il y a que ça qui, mmh, qui va vraiment te booster ou, heu, est-ce que tu arrives quand même à le tenir, heu, même, hem, en fait, au-delà de l'idée, heu, même au moment où tu commences à la réaliser et à la concrétiser?
Heu, ouais, déjà, heu, c'est vrai que je te rejoins l'adrénaline, ça me porte tellement! Enfin, moi, j'adore ça. Hem, mais franchement je trouve que tu sais, heu, toute la phase où tu as l'idée, heu, je dirais aussi, tu sais, la phase de recherche et de développement, en général j'arrive bien à tenir tout ça parce qu'en fait, heu, même si c'est plus l'euphorie d'avoir l'idée, je trouve que c'est tu sais, l'euphorie, heu, de découvrir plein de choses de de pouvoir faire plein de recherches et cetera. Là c'est vraiment genre, mon paradis. Heu, par contre là où ça devient vraiment compliqué pour moi c'est le moment où il faut se mettre à réaliser, heu, le dit truc, la dit œuvre parce que là franchement, bah, je suis plus motivée tu vois? Genre je suis plus stimulée et c'est un peu compliqué.
Mmh mh. Mouais. Mmh, n ouais. Mmh mh. Ouais. Ah. Ah, ouais, ça se comprend. D'accord. Bon, en tout cas c'est top que tu aies autant d'idées, parce que justement si c'est un milieu créatif, bon, bah, à priori ça devrait être prometteur pour ton avenir. Hem, après, alors dis-moi est-ce que toutes ces idées tu les notes quelque part? Tu les gardes? Tu les conserves, heu, dans un fichier ou autre?
Ouais, heu, je m'y suis mise, heu, il y a quelques années de cela parce qu'en fait, heu heu, avant je les notais pas et du coup bah, forcément, je les oubliais et j'étais tellement frustrée. Heu, maintenant, bah, sur, heu, mon téléphone j'ai genre l'application notes qui déborde, heu, vraiment, heu, je pensais pas, tu vois, que tu pouvais faire une note qui était tellement longue que ça se bloquait mais visiblement si. Plusieurs notes qui sont comme ça et hem ouais franchement je note, heu, tout et n'importe quoi. Alors autant, heu, parfois ça me frustre, autant de l'autre côté j'avoue que, parfois, quand j'y retourne, je me dis: «Mais punaise pourquoi j'ai noté ça?» Enfin, <chuckles> c'est c'est jamais un truc sur lequel je veux travailler et qui m'inspire, heu, mais ouais, non, j'essaye un peu de les noter. Mais, hem, je trouve que tu vois, ça m'aide, mais en même temps ça m'aide pas, parce que j'ai l'impression que je vais quand même perdre, heu, l'essence, heu, de l'état dans lequel je me trouvais, tu vois, parce que, bah, je sais pas si je découvre un nouveau centre d'intérêt heu, je sais pas imaginons heu, en ce moment j'aime beaucoup l'Histoire, je vais dire: «Ah» je vais trop vouloir travailler sur ça, mais quand je vais quand je vais y revenir tu vois, je vais plus être dans le même état d'esprit et je sais pas, un peu différent.
Mouais. Mmh mh. Mouais. <chuckles> Ah. <chuckles> Ouais. N ouais. Mmh, mmh mh. Ouais. Mmh, mmh mh. Mmh d'accord. Est-ce que tu aurais besoin, mmh, d'une forme de cadre? Heu, par exemple, heu, tu sais, il y a des, mmh, des créatifs, heu, des artistes notamment qui vont des fois s'imposer un peu des contraintes créatives. Heu, par pi différents biais. Heu, ils peuvent, par exemple, répondre à des appels à projets, heu, ou bien, heu, demander des bourses. Ce qui fait que tu dois faire un dossier, tu as un thème imposé et du coup là tu vas piocher dans ta boîte à idée pour, heu, pour convaincre, heu, bah, un jury de de t'aider, de te financer, heu, de te soutenir ou, heu, ou même faire des résidences, tu vois, artistiques. Bon si tu es en train d'étudier j'imagine que tu as pas forcément l'emploi du temps pour, mais, heu, mais des fois tu as des résidences qui durent qu'1 semaine ou pendant l'été, heu, pendant les vacances, et en fait ça permet justement de canaliser toutes ces idées et heu, et puis, heu, d'aller au bout, heu, de l'une d'entre elles. Je sais pas, est-ce ce serait un truc qui pourrait te tenter par exemple?
Mmh. Non, franchement, tu as raison, je pense que ça pourrait être quelque chose, heu, parce que c'est vrai que moi en école de mode, surtout ma dernière année, je l'ai énormément v mal vécue, pour le coup, parce que je trouve que, justement, il y a peut-être un juste milieu, tu sais, avec les contraintes. Parce que c'est vrai, heu, ma dernière année, je trouve qu'il y avait tellement de contraintes que là, je me sentais, heu, hyper, heu, ouais, opprimée. Je pouvais rien faire, heu, hyper stressant. Mais c'est vrai, maintenant que tu m'en parles, heu, surtout au lycée, parce qu'au lycée, c'était beaucoup plus, on va dire, large. En général, tu sais, on me donnait un mot et cetera, et c'est vrai que là, bah, ça m'emmenait vers, heu, des pistes auxquelles j'avais pas forcément songé et cool, heu, mais c'est vrai que maintenant alors, et je fais des études, heu, plus axées sur la technique, donc tous les projets personnels que je mets en place, ça vient vraiment de moi et heu, je sais pas si tu as des idées pour que je mette en place ces contraintes, parce que là, j'ai un peu du mal à voir.
Ouais. Ah, mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Alors, c'est sûr que c'est pas évident quand on est seule, mais, heu, faut que ce soit un jeu peut-être. Hem, tu pourrais tout à fait te dire, ben, heu: «J'ai envie de parler d'Histoire, heu, avec un grand h. Heu, ben moi j'ai décidé que j'allais prendre, heu, la période du 17e siècle en France, allons-y, et heu, qu'est-ce que ça m'inspire?» Et puis, tu vois, heu, tu déroules le fil, en fait, c'est comme un peu une pelote, heu, tu tires un fil et puis, heu, à la fin, bah, tu arrives à à avoir toute une histoire, quoi mais heu, c'était plutôt l'idée de, hem, que tu gardes un fil rouge pour être sûre de pas, heu, vouloir être tentée, tu sais, d'aller vers une autre idée. Comme ça, c'est comme avoir un angle de vue, heu heu, dans lequel tu vas creuser, creuser jusqu'à jusqu'à, bah, accoucher, hein, de de ton idée, heu, concrètement.
OK. Mmh. Non, bah, tout ce que tu dis, tu vois, ça me parle vraiment, heu, parce que c'est vrai maintenant que j'y songe, hem, même au sein d'un projet, heu, des fois ça m'arrive de trop m'y perdre, tu vois? Genre, par exemple, le projet sur lequel je travaille à la base, heu, c'était pas du tout s enfin, c'était quand même, on va dire, la même grande idée, heu, mais là, en fait, par exemple, heu, je travaille sur un thème, heu, plus ou moins en accord ave enfin plus ou moins, heu heu, qui traite, heu, la religion et là, heu, je suis inspirée par la boutique. Alors qu'avant, c'était plus des figures historiques, donc en l'occurrence, tu vois, heu, j'avais réalisé des choses. Vraiment, elles sont finies, mes pièces, hein. Genre, j'ai une pièce de une peinture, une sculpture que j'ai réalisée sur, heu, Jeanne d'Arc, heu, sauf que bah, quand j'ai fini, je me suis: «Bah en fait, j'aime pas» et <chuckles> du coup, j'ai un peu dévié et je suis partie sur une autre idée et c'est vrai que ça m'arrive très souvent, tu sais, bah, même au cours d'un projet, de changer d'idée, quoi.
Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ah mince! <chuckles> D'accord et hem, est-ce que, heu, quand tu fais tes projets comme ça, bah, par exemple, si on reprend ce projet-là, heu, sur Jeanne d'Arc. Est-ce que tu le montres? Est-ce que tu demandes un avis extérieur pour pouvoir, heu, voir ce que tu peux changer?
Mmh. Bah, même pas tant. En fait, heu, pour le coup, je l'avais montrée, heu, à des amis, mais c'était après, heu, que j'avais pris ma décision de plus rien en faire, et hem, en fait, ce qui est un peu frustrant, c'est que comme dit, ces pièces en vrai, je les aime bien. Heu, mais tu vois, enfin, je trouve qu'elles sont un peu, heu, toutes seules, heu, sans sans aucun rapport avec le reste de mon travail. Du coup, je me dis: «Bah, il faut que je fasse un projet autour de ces pièces». Je crois que le pire, heu, pour tout dire, j'ai genre une ceinture, heu, que j'avais réalisée, enfin une ceinture corset que j'avais réalisée, maintenant ça va faire 4-5 ans <chuckles> que je l'ai réalisée et heu, je l'aime tellement, tu vois? Je me dis: «Mais punaise, elle mérite un pro» enfin, elle mérite d'être montrée, du coup, j'essaie de faire des projets autour et à chaque fois l'idée de base, c'est de pouvoir faire quelque chose qui est en rapport avec, heu, cette ceinture et à chaque fois mon projet, il dévie, à la fin, je me dis: «Bah, heu, je vais pas l'inclure». <chuckles>
Ah! <chuckles> D'accord. Ouais. Mmh mh. Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Ah <chuckles> ah oui, d'accord, ça se comprend. Bon ben, en tout cas, heu, c'est c'est chouette, parce que tu as quand même conscience que, ben, heu, tu as de belles matières, tu as de belles œuvres que t tu as, que tes idées tu les exploites quand même, mais que tu as envie de leur donner, heu, ben, encore une meilleure vitrine ou une meilleure vie donc heu, bon, ben, c'est cool, en fait, c'est que tu as envie de faire toujours mieux, et hem, est-ce que tu as déjà pensé, heu, tu sais, alors c'est beaucoup dans l'air du temps. Heu, il y a plein d'artistes qui se mettent des fois en collectif, mais éphémères, c'est-à-dire qu'ils vont ensemble se réunir autour d'un projet. Heu, ça se fait de plus en plus à Paris, Marseille, heu, c'est ça ça vient beaucoup de, mmh, de villes comme Londres ou Berlin et en fait, les artistes vont se réunir et donc, tu auras quelqu'un, heu, qui sera dans le design, quelqu'un dans le stylisme, quelqu'un dans la musique et ensemble, chacun va ramener une pièce, et ils vont décider d'un thème en commun, et du coup ça permet quand même d'exploiter toutes tes idées, ton travail, mais sans que ce soit trop gros, sans que ça ta demande trop. Est-ce que, heu, ça, heu, c'est quelque chose que tu pourrais faire, peut-être même avec, heu, d'autres étudiants de de ton école?
Alors tu vois j'y avais pas pensé, heu, mais je pense que c'est une bonne idée. Bah, en vrai, par contre, heu, pas avec des élèves de mon école, <chuckles> déjà, bah, en fait oui extérieur, heu et puis comme tu dis, j'ai quand même des amis qui sont dans le secteur et qui sont très talentueux. Heu, c'est vrai qu'en fait, heu, il y avait un collectif qui s'était monté, heu, dans ma précédente école. On m'avait proposé d'y participer, sauf que bon, je vais pas tout te raconter, mais, heu, c'est vrai que ça me disait pas trop parce que l'organisation et plein d'autres choses autour n'allaient pas. Mais, c'est vrai que, heu, j'aime bien tu sais l'idée, heu, surtout d'un travail d'un travail collaboratif, parce qu'on va tous apporter des choses différentes. Et c'est vrai que, tu as raison, je pense que ça peut aussi m'aider à sortir de ma zone de confort. Je pense que ça peut être pas mal, mais tu vois même cette idée-là, je suis pas sûre que ça me contraindrait vraiment à rester fixe sur une idée.
Ouais, <chuckles> voire extérieur alors. <laughs> Ouais. Mmh mh. Ouais. Ouais. Mmh. Ou alors, heu, peut-être, heu, sauter dans le grand bain et puis, heu, faire en sorte qu'on te passe des commandes. Si tu as un client en face, qui t'achète ton œuvre ou, heu, qui te la commande, tu dois quand même répondre à un fo une forme de cahier des charges donc, heu, ça pourrait aussi, heu, te dire: «Bon ben, la contrainte c'est celle-là, en fait. C'est que, heu, je veux absolument que ma ceinture par exemple ou telle œuvre, heu, soit exposée, heu, soit reconnue» et donc, heu, forcément ça te permettrait de te, heu, de te focaliser, tu vois, heu, sur son idée.
Mmh. Ouais, en fait je pense que tu as raison, je vais y songer, heu, plus sérieusement parce que c'est vrai que moi, heu, le mode de fonctionnement que j'ai là, c'est, heu, moi, heu, je crée, heu, de mon côté, et ensuite je propose et qui veut prenne, mais c'est vrai que, hem, peut-être que si je prenais plus en compte, heu, l'avis des gens et même, heu, prendre des commandes, je pense qu'effectivement ça pourrait me forcer à rester, heu, sur une bonne direction. Ouais, du coup, je pense que c'est vraiment une piste à songer, merci. <chuckles>
Ouais. Mmh mh. <chuckles> Mais je t'en prie, en tout cas tu as quelques pistes à voir, mais heu, c'est clair, heu, c'est trop bien que tu aies plein d'idées, surtout ne les perds pas, heu heu, tu as peut-être juste besoin de de petits cadres comme ça pour t'aider à les exploiter au maximum parce que ça a l'air vraiment beau ce que tu fais en tout cas, donc en tout cas, n'hésite pas, hein, si tu as besoin, heu, d'autres conseils ou au moins juste de de faire un brainstorming hein, tu peux revenir, heu, vers moi q quand tu veux.
Bah, écoute, c'est super gentil, <chuckles> déjà, merci et puis, heu, ouais c'est vrai que c'était quelque chose, heu, comme tu dis ça peut être une qualité comme un défaut. Heu, mais là je pense que tu m'as quand même donné pas mal de pistes que j'ai toutes notées et heu, je pense que je vais m'y atteler dès demain. Je pense que ça peut vraiment me mener vers quelque chose de bénéfique pour moi, donc merci beaucoup.